<laughs>
Eu falei: "Mas, menino, você não falou eu queria tocar?" E ele falou: "Sei, 1 música, <laughs> de 2 notas".
Poxa. <laughs> <laughs> Ah e t é ele sa sabe tocar o é verdade, e aí? Pronto. <laughs> Foi esperto. <laughs>
Ai. <laughs>
Ai, ai. <chuckles>
Caí no conto do vigário, entendeu? Fala que você sabe tocar mais do que 2 notas e mais que 1 música. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> <laughs> Ai, o o o hum, ah, pelo menos ele ele ele, assim, ele ele se esforçou, ele ele ele quis tocar um negócio é. Ele tentou, é exatamente. <laughs> Mas deu certo, né.
Ai, meu Deus do céu. <laughs> <laughs> Ele tentou me dobrar, foi isso que aconteceu. <chuckles> Ele tentou ele tentou ah, deu certo. <laughs> Ai que chato, Droga. <laughs>
<laughs> Eh, e v e você tem algum, hã, algum a a alguma um instrumento ou alguma coisa, assim, para aprender alguma coisa por por diversão?
Droga, ele conseguiu. Hã. Olha, você sabe que eu venho de uma família que de cristã. Então eu cresci na igreja e e a minha mãe tentou fazer eu tocar violão. Eu lembro disso. E aí eu tentei até, mas eu não não acho que eu não tenho muitas habilidades para essas coisas não, sabe. E e eu lembro que eu peguei, assim, um dia o violão para tocar, e assim ela: "Tá aí, ó, toma, aprende". E achando que eu ia aprender sozinha a tocar, sabe. Eu era criança. E aí o violão coitada de mim, quase o meu braço não cabia, assim, no violão, assim, para tocar, sabe, não chegava. E eu sei que eu dei 3, 3 negocinho, assim, na na ali, ela já falou que eu estava tocando bem, já queria que eu fosse tocar na igreja. E e, nossa, foi um desastre, menino, foi um desastre. E aí eu não toquei mais obviamente, né, porque eu ju porque eu 1º, nunca toquei, né, nem aprendi a começar a tocar, né, aprender ali o negócio. Mas eu tenho muita vontade de aprender tocar violão pelo ponto ô <clicks tongue> violão. Piano, pelo ponto que eu te falei, eu acho muito chique. Eu acho lindo o som que faz. Eu acho que deve trazer uma calma. Eu acho que deve trazer uma, assim, uma é é como se fosse uma meditação, às vezes, assim, que você está no momento presente ali, no não é? Você pode me falar mais disso, mas eu vejo que o piano é isso.
Hã. Hã. Aham. Ah, que legal. Sim. Hã. Ah, violão. <chuckles> Hã, aham. Ah. Sério? Hã. Aham. Hã. Aham. <chuckles> Aham, sim. Aham. Aham. Sim, sim. Poxa. Hã. Aham. Olha. <chuckles> Aham. Aham. Meu Deus. Aham. Puxa vida. Aham. Sim. Aham. Sim, sim. O pi piano, tá. Aham. Aham. Aham, exatamente. Exatamente. Aham. Aham, é, exatamen Sim. Aham, exatamente, exatamente. Você você se perde. Às vezes eu me perco lá, eu fico é porque o ultimamente eu não tenho praticado muito, assim, né, mas eu eu pretendo voltar. Mas às vezes tem tá lá o piano, aí eu falo: "Ah, vou tocar uma musiquinha". Aí, desses 5 minutos que cinco um pouquinho minuto que eu estava pensando em tocar vira 30 minutos, 40 minutos. Aí eu tento: "Ok, deixa eu calma aí, eu vou quero praticar essa música aqui". E eu começo e aí vo vou longe. É, assim, piano é assim.
Hã. Sim. Hã.

Olha, que interessante. Você sabe que quando só rapidinho pra falar sobre isso. Quando eu conheci meu que hoje é meu marido, eh, eu fui ele me levou para casa dele e tinha um piano na casa dele. E e aí eu olhei aquilo, eu falei assim: "Hum, sabe tocar. Gostei.", achei chique, né, como eu te falei. Eu falei: "Nossa, ele toca. Nossa, tem umas habilidades aí.", né. Coitada de mim. <laughs> Cai no conto do vigário. Por quê? Aí teve não, teve um dia porque a aquela casa, a e no ele não morava com a mãe dele, mas era uma casa da mãe dele. Eh, a mãe dele morava no apartamento dela e tal, mas tinha muitas coisas da mãe dele ali. E eu perguntei para ele se ele tocava, ele falou que sim, mas o piano era da mãe dele, que a mãe dele que é que gosta, toca violão, toca muitas coisas, uma muitos instrumentos a mãe dele toca. E aí, beleza, ficou nessa. Guardou essa informação, né, que ele falou que toca?
Aham. E hã. Hum. Aham. Aham. Aham. Hã. Sim. Nossa, sim. Hã. Hã. <laughs> Isso é massa, né. <laughs> Hã. Aham. E e Aham. Hã. <laughs> Poxa, por quê? Ah, era só de hã. Hã. Aham. Aham. Sim. Aham. Sim, sim. Ah, sim. Aham. Hã. Oxe. Aham. Olha só. Hã. Aham. <chuckles> Sim, sim. Aham.
Certo dia, ele tentou lá, falou que ia impressionar. E daí começou a tocar uma música do Coldplay que são 2 notas, sei lá, eh, são 2 notas, nem lembro qual música do Coldplay que era. E e aí ele travou no refrão, não sabia mais, tipo assim. Ele falou que era a única coisa que ele sabia tocar, era aquilo. <laughs>
Hã. Hã. Aham. Hã. Sim, sim. <chuckles> Aham. Hã. Ah, meu Deus. <laughs>